Exatamente. Acaba afetando todo a minha rotina que eu tenho, sabe?
Entendi. Entendi. Só pra entender um pouco melhor, como é que é geralmente a sua rotina antes de você dormir, né? Você, eh, janta num horário um pouco mais tarde? Você comentou que vê séries, né, mas você também tem a utilização das telas, ali, também com um um tempo muito grande ali, muito próximo de você dormir? Como é que é essa essa sua rotina pré-sono?
Isso. Geralmente eu chego do trabalho umas 18h30, 19h em casa, né. Aí, eu faço a janta, como. E aí, eu deito na cama umas 21h30, né, pra dormir.
Sim. Certo, certo.
E aí, acaba que, quando eu vou dormir ali, eu às vezes, quando eu consigo dormir, tudo bem. Mas ultimamente tem eu não tenho conseguido dormir cedo mais, sabe? Aí, eu vou vejo uma série ali, um filme. E aí, eu espero dormir, sabe, até pegar no sono. Eu não tenho um horário definido, assim. Eu começo a ver filme às 21h30. E, às vezes, eu pego no sono, eu acho que 01h, às vezes meia noite, sabe? E
Entendi. Aham. Hum, entendi. Você vai acabar dormindo bem tarde, né?
Isso. E aí, eu só defino o horário pra acordar, né, porque eu tenho que ir pro trabalho 5h30. Aí, eu acordo 5h. E 5h30, eu saio de casa, assim, pra pegar o ônibus e ir pro trabalho, sabe?
Entendi. Entendi. Eh, você tem tentado em algum momento, eh, dormir um pouco mais cedo, né, ou você acaba não sentindo sono, ali?
Olha, eu até tento, assim, né, às vezes. Eu acabo que fico com sono, assim, durante o dia, meio sonolento. E parece que quanto mais cansado eu tô, mais dificuldade eu sinto pra dormir, né. E aí, eu opto por ver uma série, porque é o momento que eu consigo, assim, né, relaxar um pouco. É, e dormir. Só que, aí, acaba que eu sonho com muitas coisas, tenho muito pesadelo e isso afeta muito, né, o meu humor no dia a dia. Eu fico de mau humor o dia todo. As pessoas, quando vão falar comigo, eu não quero muita conversa, né. É. E
Hum, entendi. Relaxar, né? Uhum. Entendi. Sim. Pereito. Meio bravo. Aham, entendi. E, assim, você tem notado, eh, alguma influência no tipo de conteúdo que você tá vendo? Por exemplo, ah, digamos que você viu um filme mais, eh, de suspense ali ou até mesmo de terror, e, num outro momento, você viu um filme mais tranquilo. Você notou alguma diferença em se você tem pesadelos mais frequentes de acordo com o conteúdo que você assiste?